Hmm, totoo. Alam mo yung pusa ko ngayon at yung aso ko ngayon tinitignan na nila ako nagugutom na sila kaya maya-maya, hmm, pareho kaming kakain. So, ikaw ba? <chuckles>
Mhm, Oo. Oo. Oo. Oo, kumain na kayo. Ah, ako rin kakain na rin ako maya-maya kasi i eh, sabi ko nga ilalakad ko na yung mga aso ko and 8:00 na. Mm, naglalakad oo, at nagugutom na rin talaga ako, ewan ko na bigla akong nagutom. <chuckles> So mm, oo, sabay na tayong bumili at mag-alaga ng hayop talaga and be good fur far fur parents talaga sa mga an ano natin alaga natin.
Hmm, ako din. Sabay na tayo. <chuckles> Sabay na tayong bumili. Totoo. Mhm, we have a good hearts for them. So, ayun maraming maraming sa salamat sa pag-uusap natin natutuwa ako ngayon.
Oo. Oo, oo, thank you so much. Oo, thank you so much and nag-enjoy talaga ako. Maraming-maraming salamat talaga sa mga payo mo. Mm, mm, ba-bye.
Maraming salamat din, paalam. <chuckles>